Geleneksel kanallar mı yoksa ı streaming mi daha iyi sence?
Hımm, yani, bence streaming daha iyi ya, geleneksel kanallara göre.
Eee, daha iyi derken, böyle, e senin için daha iyi kelimesin yani, daha iyi keli de daha iyi kelimesini biraz açabilir misin? Ne ne mesela? İçeriği mi, kalitesi mi, erişilebilirliği mi?
Hımm. Ya, açıkçası en önemlisi bence içerik kalitesi çünkü özünde hepimiz bir şeyler tüketiyoruz geleneksel kanallardan veya steaming'den. Yani, önemli olan benim için burada kalite, izlediğim şeyden aldığım keyif, yani, en çok aslında.
Peki en fazla Harika, harika, yani, daha çok, eee, bir şey izlerken, eee, keyif almaya bakarsın dedin. Böyle, eee, sıralama yapmak istesen streaming'lerde, eee, platformlarda, eee, neleri sayabilirsin?
Evet. Hı hı. Hımm, yani, eskiden aslında öncelik herkes için öyleydi herhâlde. Netflix gelirdi fakat son zamanlarda biraz daha kalitesi ciddi seviyede düşmeye başladı. O yüzden bence bu aralar Apple TV biraz daha önde ama tabii burada ekonomik faktörler de var tabii ki.
Bu ekonomik faktörlerden, eee, kastın abonelik ücretleri mi?
Eee, aslında hayır, şöyle, eee, Apple TV çok ciddi bütçeler ayırmaya başladı kendi projelerine, filmlerine ve dizilerine. Eee, o yüzden tabii ki, doğal olarak daha kaliteli içerikler çıkıyor ortaya. Ama Netflix artık biraz daha, yani, o kadar her ülkeyle anlaştılar ki bir de. Her ülkeden, böyle, yüzlerce içerik çıkıyor. Hani, şeye döndü, okyanus içinde bir sürü balık var ve 3-5 tane güzel balık olacağına bir sürü balık olsun. Herkes istediğini izlesine döndü, eee, orada tadı kaçtı biraz, açıkçası.
Hadi ya. <chuckles> Çok iyi. Anladım, anla yani, tüketebilecek, eee, çok ür iii, içerik ve içerik kalitesi düşük olduğu için Netflix'i bırakıp Apple TV'ye geçiş yaptığını belirttin.
Hı hı. Evet, evet, daha önceliklendiriyorum. Yani, Apple TV bir içerik çıkardıysa daha heyecanlanıyorum açıkçası.
Peki, o zaman, eee, sana biraz eskilerden bir soru sormak istiyorum. Eee, bu streaming'ler popülerleşmeden önce televizyonla aran nasıldı? Televizyondaki film ve dizileri takip eder miydin? Ya da, eee, bir film çıkacağında, hani, eee, önceden reklamı verilirdi, işte, "yılbaşından 10 gün önce ya da yılbaşında şu film yayınlanacak" diye, bunları takip eder miydin? Ya da
Tabii. Evet. Hıı. Bu doğru, doğru. <chuckles> Hımm, şey zamanlarını hatırlıyorum, ya, bu özellikle bayram zamanları bilir misin bilmem, böyle, bayramın 1'inci günü şu film, 2'nci günü bu film falan o zaman çok güzel içerikler çıkıyordu. E, tabii o zamanlar ama streaming'ler olmadığı için, eee, bütçelerini ona göre ayarlıyordu herkes. Büyük ihtimal satın alıyorlardı, işte, yayın haklarını oradan yayınlanıyordu. Fakat şimdi bir de her, ııı, şirketin mesela, işte, Warner Bros'un bir yayın şeyi var, Apple'ın bir yayını var. E, yayıncıların da kendi streaming service'ları olduğu için, yani, o yüzden kendileri kendi sis sistemlerinde yayınlıyorlar.
Harika. Evet. Anladım. Yani, çünkü şeyden ötürü merak ettim, hani, ııı, Türkiye'deki dizi, film, ııı, d yani di filmler değil de dizilerin böyle genelde metrajı uzun olur. Hani, ü ü <chuckles> Hani, bu bunu bununla büyümüş, ııı, bununla büyümüş biri var karşımda ve bundan straming'lere geçiş senin için nasıl oldu?
Hı hı. Evet ya, uf, bıktık ondan. <chuckles> Çok uzun abi. <chuckles> Kesinlikle. Yani, çok daha olumlu oldu çünkü artık inan odak süremiz o kadar azaldı ki, yani, bazen film bile, böyle, eğer 2 öze 2,5 saati geçiyorsa, ya biliyorum filmin güzel olduğunu, yani, çok olumlu eleştiriler almış ama orada yazıyor ki 193 dakika. Abi, ben 3 saat 3,5 saat şimdi buna nasıl ayırıp da izleyeyim, yani, ben ne izlediğimizi unuturum 3 saat içinde. Evet.
<chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> Çok iyi çok iyi. Peki, hâlâ haber takip ediyor musun? Hab e, yani canlı spor veyahut haber takip ediyor musun Türkiye'yle bağ Türkiye bağlamında?
Hımm. Ediyorum ama asla canlı yayın haber, yani, haber kanallarından değil, genellikle YouTube'dan, ııı, gazetecileri takip ediyorum. Onların, ııı, yayınladığı içerikleri genelde günlük zaten 2 günde 1 her gün 1 tane paylaşıyorlar. Onlar daha hem yarım saat 1 saat arası oluyor hem de daha böyle çekirdek haberler, ih benim merak ettiğim haberleri konuşuyorlar.
Süper. Harika harika. O zaman dizi, film ve böyle, ııı, YouTube tarzı platformları sıralasak gün içerisinde en çok hangilerine vakit ayırıyorsun? Eee, bir sıralama yapabilir misin?
Hı hı. Kesin Ya, buradak öncelikle kesinlikle 1'inci sırada YouTube olur. Çünkü ne istersen var. Bir şey izlemek mi istiyorsun, bir şey öğrenmek mi istiyorsun, haber mi dinlemek istiyorsun, tamamen sana kalmış bir şey. Orada sen ne izlemek istiyorsan orada var. YouTube artık vi yani, video ansiklopedisi gibi bir şey oldu. 2'nci sıraya ku da so ımm, platformları koyarım. En son artık bu, işte, geleneksel kanallar falan hiç hiç bakmıyorum artık geleneksel kanallara bitti, yani.
Süper. Harika. O zaman, eee, ilk sıraya koyduğun YouTube'la devam etmek istiyorum. <chuckles> YouTube'da, eee, sence içerik üreticileri mi yoksa küçük yapımlar mı daha sürdürülebilir? Örnek veriyorum, eee, bir tane gezgin bir ülkeye gidiyor ve hani, eee, bu ülkenin kültürünü, yemek, sokak lezzetlerini, insanlarını tanıtmaya yönelik videolar çekiyor. Veyahut bir tane, böyle, prodüksiyon ekibi bir ülkeye gidiyor, ülkeyi profesyonel bir şekilde çekiyor. Eee, daha böyle, hani, meşhur, eee, restoranlarını, daha böyle para harcanılabilecek yerleri, eee, videolarını, içeriklerini hazırlıyor. Sence bu ikisi arasında kalsan sen hangisini tercih edersin?
Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı. Tamam. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Ya, açıkçası bana hangisi daha samimi geliyorsa onu tercih ederim sanırım. Çünkü bir de biraz, böyle, şey modum da vardır. Garibanın yanında olayım, mazlumun yanında olayım moduyla mazlumu destekleyin kafasında olabiliyorum. Ama
<chuckles> Harika, harika.
tabii, burada bence ama ya, önemli etkenlerden biri de, yani, YouTube'a içerik üreten insanların çoğu aslında YouTube'un tıklanma sayısından değil de videoda verdiği sponsorluklardan genelde asıl gelirini orada el elde ediyorlar.
Evet. A! Biraz daha açabilir misin bu konuyu?
Yani, aslında, burada kim daha fazla sponsor veya daha fazla para veren sponsoru alıyorsa onlar daha iyi kazanıyorlar. Burada, eee, tab burada şeye geliyor kim daha fazla etkileşim alıyor. Eee, şimdi o profesyone evet.
Hıı. Yani Yani, de demek demek istediğin kim daha fazla reklam alıyorsa bir videoda, o daha fazla para kazanıyor.
Evet. Kesinlikle. Yani, burada, aslında, belki profesyonel bir ekibin yok, bir kameran, bir sen varsın ama belki çok daha fazla izleniyorsundur ve o profesyonel ekipten çok daha ciddi gelirler elde edebiliyorsundur.
Evet. Yani, bu aslında biraz da senin, eee, ürettiğin içeriklere bağlı, yani, karşı tarafın ürettiği içeriklere bağlı diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Kesinlikle.
Harika, harika. Peki, YouTube'da en çok, eee, hangi içeriklerle vakit geçiriyorsun?
Eee, nasıl içerikler? Genelde biraz daha merak ettiğim konular üs üstünden, hani, bu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır gibi içeriklere çok düşüyorum. Ondan sonra yemek programları, ge gezerken yemek yemek kesinlikle, mesela, gitmek istediğim bir şehir, görmek istediğim bir ülke varsa direkt YouTube'da, böyle, sevdiğim birkaç gastronomiyle ilgilenen insanlar var. Onların direkt videolarını izliyorum ki, evet, yani, aslında, adam sadece yemek yiyor ama kanalında bir bakıyorsun 15 milyon abonesi var adamın, yani, inanılmaz. <chuckles>
Evet. <chuckles> Çok iyi. Harika.
Genelde böyle geçiyor.
Yani, genelde, eee, ı ya, şu şekilde diyebilir miyiz? Benim, eee, geleneksel televizyondan öğrenemeyeceğim ya da, eee, öğreni öğrenip, aslında, onun vaktini bekleyeceğime YouTube'a girip istediğim zaman istediğim yerde istediğim içeriği, istediğim içeriğe erişebilme, eee, özgürlüğümün olmasın o özgürlüğümün olmasından ötürü ben YouTube'u tercih ediyorum
Kesinlikle. Aynen öyle. N evet.
ve onun üzerinde, eee, on on ve en fazla vakit de onun üzerine geçiyorum. Harika, harika. Peki, eee, diziyle aran nasıl?
Ta tabii, tabii aynen. Ya, ki Hıı. Imm, yani, eskiden daha, sanki, yakındım dizilerle de artık değilim gibi. Çünkü gerçekten kaliteli içerik bulmakta zorlanıyoruz sanki bu dönemlerde, özellikle, yani, böyle, takip ettiğim belli başlı diziler oluyor. Onların da yeni sezonları geldikçe izliyorum. Onun dışında, mesela, şey de gitti. Dikkat dağınıklığından mıdır, artık, odak süremizin kısalmasından mıdır? Yeni diziye de başlayamıyorum.
Evet. Ne <chuckles> O, tüketilecek çok artı her şey tükettiğimiz için belli dönemde bence ondan olabilir mi? Ne diyorsun? <scoffs>
<chuckles> Olabilir, mantıklı. Bir de, ya, dediğim gibi çok fazla üretim olduğu için insan neye başlayacağını da bilemiyor. Bir de artık bir şeye başlayacakken özünde bir zamanını ayıracaksın ona. Eee, o zamanı da ayırırken biraz daha seçici olmaya çalışıyorsun.
Anladım, anladım veya, ımm, sence bu sistem değişir mi? Geleneksel, eee, kanallar bir süre sonra yok olup artık yerini böyle canlı yayında, eee, canlı yayın platformu, yani, örnek veriyorum YouTube'da da canlı yayın platformu var, Facebook'ta da, Instagram'da da insanlar artık buradan içeriklerini paylaşabiliyorlar ve hani, ııı, şey diyelim, bir tane gezgin, bir tane içerik üreticisi ben bu ülkedeyim, XXX ülkesindeyim ve, eee, bugün sizlerle burayı, eee, do dolaşacağız deyip artık sen bir geleneksel yayın kanalları bu şekile mi dönecek yoksa aynı şekilde kalacak mı?
Hımm. Evet. Doğru. Hı hı. Hımm. Ya, geleneksel yayın kanallarının buna bence dönmesi biraz zor çünkü geleneksel yayına baktığımız zaman orada ciddi bir ekip var, bir stüdyo var. Çok daha profesyonel yaklaşılıyor bu duruma ve televizyon dediğimiz şey, yani, eğer akıllı televizyon kullanmıyorsan öyle uygulamalara erişimin, falan, olmuyor, tabii, günümüzde artık çok yaygınlaştı fakat, yani, yine de onun kolay kolay biteceğini sanmıyorum. Çünkü orada hâlâ ciddi bir ekonomi dönüşümü var.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hımm, anladım, yani, ııı, demek istediğin, eee, geleneksel kanallar, televizyon, işte, ııı, Türkiye'den örnek verecek olabilsem TRT, devlet televizyonu, Show TV, Star TV, Kanal D gibi kanallar kalacak. Eee, ya, çünkü bunların harcamış olduğu, ııı, belli bir, ııı, bütçe var ve, ııı, desteklendiği belli bir bütçe var. Eee, ama platformlar da bu hızla devam ederse <chuckles> onları, on onları ezip geçecek. Hep pira Peki şey, eee, sence şey, bu platformlar, ııı, geleneksel kanallar gibi, eee, kanallar açıp, ııı, televizyona bağlanabilir mi?
Hı hı. Evet, aynen. Hı hı. Evet. Tabii, tabii. Kesinlikle. Pay azalabilir. <chuckles> Nasıl yani?
Eee, örnek veriyorum, Instagram'ın bir tane kanalı var artık, bütün, eee, yenilikleri, bildirimleri veyahut böyle, bütün dünyayı, bütün kullanıcıları etkileyecekleri, bütün kullanıcıları etkileyeceği yeni haberleri televizyon kanalından paylaşabilir mi?
Hımm. Hımm. Düşünüyorum.
Yani bu b aynı şekilde YouTube, aynı şekilde Facebook.
San Hı hı. Yani, çok küresel bir çalışma olması gerekmiyor mu bunun için, yani, yu televizyon mesela düşünsene Türkiye'desin, Instagram'ın veya YouTube'un, böyle, bir şey yapması çok küresel bir aksiyon gerektirir bence. Buna da uğraşacaklarını sanmıyorum, ya, zaten çok istedik her şey işin özünde maddi kazanca dönüyor ve bence YouTube, Instagram, falan, istedikleri şu an şeyleri kazanıyorlar. Ya, ooo, hem şey anlamda, ımm, politik anlamda da biraz, eee, risk barındırıyor. Ci devletler arasında anlaşmalar falan yapman gerekir. Özellikle Türkiye'de denetim çok sert. <chuckles>
Evet. Kesinlikle. Evet. Ha ha. O zaman o zaman soruyu şu şekilde değiştirelim. Iıı, Elon Musk'ı bütün dünyadaki herkes tanıyordur tele iii, yani, teknolojiyle arası iyi olan. Elon Musk'ın 1 tane projesi vardır var, ııı, SpaceX. Yani, burada, ııı, bütün şeye, ııı, bütün gök gökyüzüne ve, eee, uydular atıp interneti tüm dünya üzerinden sağlamak gibi bir projesi mevcut.
Hıı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. A, doğru evet. Starlink projesi.
Yani, Starlink projesi, sence Starlink projesi, eee, bunlara bir zemin hazırlıyor olamaz mı? Bütün insanlara aynı anda, yani, düşünsene, yani, herkesin elinde telefon var değil mi? Yani, şu an dünya dünyadaki birçok kişinin elinde telefon var. Bu Starlink'le, yani, telefona erişimi olan herkese aynı anda bildirim veya yayın yapma gibi bir, eee, güçleri olmaz mı bu Starlink'in sahibinin?
Aynen. Hı hı. Hıı. Doğru. Evet, evet. Ya önce öncelikle zaten ben bu tür gü eee, güçlerin tekelleşmesine çok karşıyım. Mesela, uydudan internet denen bir şey getirdi adam. Tamam, tabii ki, öncü olabilirsin, bazı şeyleri başlatan bir insan olabilirsin ama bunun bu kadar tekelleşmesi bence çok fazla risk barındırıyor çünkü şimdi bu adamın uydularını kullanırken internet için senin ve bütün verilerin o adamın sisteminin içinden geçmesi lazım ve bu adam tüm dünyaya yayıyor şu an bu sistemi ve ar zaten, e, Twitter da onda, e, bu internet olayı da onda, eee e, yollar da bu adamdan soruluyor, uzay programları da bu adamdan soruluyor. Yani, aslında, çok ciddi bir güç veriyoruz tek bir insanın eline.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Bunus bu soruyu sormamdaki amaç çünkü bir uydu sistemiyle, eee, yayın aldığı için geleneksel kanallar, yani, aynı şekilde Elon Musk da, eee, uydu sistemini kullanıp interneti bütün dünyaya servis ediyor kendi internetini. Hani, sence, ııı, yani, tamam güç bir yana, eee, t ya, bu streaming bunların içine dâhil olur mu? Bu geleneksel m yolla bir şekilde. <chuckles>
O. Hı hı. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı, hı hı. Olur büyük ihtimal. <chuckles> Elon Musk 1 tane streaming platformu, şöyle, çok iş yapmayan. <chuckles> Kapatır onu, alır.
Okay, ııı, tamamdır. Sana sorsam peki, senin fikrin ne olur bu şekilde? Geleceğe yönelik, düşünsene. Eee, hem geleneksel kanallar var hem streaming iii, platformları var. Bunlara geleceğe yönelik senin fikrin ne olur? Abonelikleri, ücretleri, efendime sen söyle <sniffs> eee, yayın hakları, üüü, ülkeler arası anlaşmaları, bunlar için neler demek istersin?
Hıı. Evet. Hıı, yani, burada bence, eee streaming service'lere yani, servisler artık uydulara geçer mi bilemiyorum çünkü internet çağındayken, aslında, her şey kablolarla birbirine bağlı internette. Uyduya çok da ihtiyaç duyulmuyor. U uydu teknolojisi biraz daha internet olmayan yerler için, hani, kablo çekilemeyen, işte altyapı yapılamayan yerler için olduğu için ben çok, eee, fazla kullanılacağını düşünmüyorum açıkçası. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Kesin, yani, eee, harika bir cevap aslında, eee, ve buş bu şekilde senin, eee, aslında n n ne kadar böyle geleneksel yapıyla yak gelip de, eee streaming'e geçişini de böyle düz bir şekilde anlamış olduk. Çok, çok teşekkür ederim. Çok bilgileyici ve eğlenceli bir sohbetti.
Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi, gerçekten.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.